Да, ты права, э. Действительно, особенно мне кажется, а, человеку, который до этого йогу никогда вообще не практиковал, а, стоит походить хотя бы на пару занятий, чтоб, если что, его там подправили. А, но, э, ещё одна причина, по которой я перестала ходить в эту йогу-студию, помимо открытия для себя этого приложения, это то, что
Конечно, да.
ам, почему-то они, а, на занятиях йоги использовали, а, максимально попсовую музыку или даже иногда какой-то инди-рок, э, но всё с текстом. И я как я не могла сконцентрироваться на йоге и на расслаблении, потому что я слышу песню, э, Black Eyed Peas и Бритни Спирс. В смысле, какое расслабление, о чём вы?
Ой. Да. Да-да-да. Мгм. Конечно. Понимаю тебя, <chuckles> понимаю отлично, да. Ам, если можешь попробовать другую студию, пробуй другую студию с другой музыкой. Ну и понимает, отвлекает. Да-да-да. Ты знаешь, я даже видела, э, я думаю, тебя это еще больше с шокирует или нет. Такой концепт, э, йога под музыку хип-хоп.
Да, я вот просто была шокирована. Ну, как бы всё. <chuckles> А, ого! <chuckles> Ну, как, это ж такое ритмичное.
<laughs> Это ещё хуже, мне кажется. Да, я не знаю, ну вот, э, есть такие люди. <chuckles>
Интересно, конечно. Ну да, я такого не понимаю, потому что йога для меня- это про вот это: медитация, расслабление, прочувствовать себя, свои конечности, а, там, улыбаться внутри, <chuckles> как говорят тренер. <chuckles> Ам, но, в общем, по сути, э, делаю вот эту йогу, 10 минут там выбираю по настроению, какую конкретно я хочу сделать. Там пробуждение или, а, там вот эти все экзотические названия. Ам, после этого я быстро одеваюсь, э, мчу, а, обратно вниз на кухню. Э, уже заварился мой кофе, э, и я его переливаю в термос и уже наслаждаюсь им по дороге, а, на работу, потому что это такой мой маленький лайфхак. А, работает он для меня, наверно, только, но, э, я не очень люблю добираться именно на работу. Вот этот вот, а, время 40 минут, что я трачу в машине, да, процесс, э, поэтому я специально оставляю се свой кофе именно на этот момент, чтобы что-то позитивное было в этой дороге.
Мгм. Ну. <chuckles> Да, да. <chuckles> Мгм. Да. Да. Процесс. Мгм. М.
Э, поэ.
Мне кажется, очень хорошая привычка.